Hallo. Du, sag mal, mit den ganzen Wohnungspreisen, also, <chuckles> die steigen ja ständig, also, es es fühlt sich ja so an, als ob's überhaupt nicht mehr günstiger geht. Hast du denn Tipps, äh, oder sogar Tricks für, sagen wir mal, kleine Wohnungen, wie man damit umgehen kann. Wie man die 'n bisschen, äh, dekorieren kann, ohne dass man viel zu, ähm, eingedrängt oder eingequetscht sich fühlt?
Ähm, ja, also, ich kann's ja mal probieren, beziehungsweise ich kann mal aus aus aus meiner Erfahrung, äh, erzählen. Ähm, denn genau das, was du angesprochen hattest mit, ähm, sage ich mal, Wohnungsknappheit oder eben auch, dass es superteuer ist, ähm, da muss man eben manchmal 'n bisschen, ja, einsparen oder Einbußen, äh, in Kauf nehmen und dann eben auf kleinere Wohnungen, ähm
Mhm. Okay. Genau.
ausweichen. Und, äh, genau das habe ich auch mal vor 3 Jahren gemacht. Ähm, da bin ich in ach, so klein also, ich meine, die Wohnung hatte 56 Quadratmeter, aber wir waren zu zweit.
Mhm. Ja. Ah, okay, ich wollte gerade sagen, 56 ist ja nicht so schlimm, aber wenn du dann jemanden noch mit einplanst, dann, ja, dann kann's 'n bisschen enger werden.
So, also Genau, ist nicht so schlimm, aber i Genau, wir war wir waren zu waren zu zweit. Ähm, ich muss aber ja?
War das dann äh, sorry. War das dann du und deine Freundin oder war das ein anderer, ähm war das 'ne WG, die du dann mit 'nem anderen Kollegen dann geteilt hast?
Ge Ja, es war mein Cousin. Also, genau, es war, ähm, in dem Fall dann genau wie, also, 'ne genau 'ne 'ne Wohngemeinschaft, 'ne WG, richtig. Ähm, bei uns war halt der besondere Fall, dass, äh, w das war 'n Altbau.
Ah, okay. Okay. Okay.
Das heißt, ja, 56 Quadratmeter, äh, Fläche, aber hohe Wände.
Ah, okay.
Das ist ja auch schon mal 'n Unterschied. Ich sage mal so, ähm, wenn wir jetzt von 'ner normalen Wohnung reden, dann hast du natürlich normale Wände, Altbau hast du hohe Wände. Wenn wir jetzt von 'ner Dachgeschosswohnung reden, dann, ähm, hast du schräge Wände. Und da ist halt die Quadratmeteranzahl, die da auf'm Zettel steht ja auch nicht die die wahre, weil, äh, ich glaube, bis 1,50 m oder so, ähm, wird das berechnet. Und alles dadrunter, ähm, f zählt dann gar nicht mehr als Quadratmeter oder nur noch die Hälfte, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ähm, aber selbst bei 1,50 m, finde ich, ist das nicht wirklicher Wohnraum so, kannst ja nicht kannst ja nicht mal drin stehen.
Ja, genau. Mhm. Mhm. <chuckles> Genau. Okay. Ja, wollte ich grad sagen. Genau, da muss man nur noch hin und her krabbeln.
Genau. Aber was wir dann gemacht hatten, ist, ähm also, das das 1. was mir direkt einfällt, ist natürlich so Elektrogeräte wie 'n Trockner und 'ne Waschmaschine. Die nehmen ja höllisch viel Platz ein. Also, wenn man vom Normalfall ausgeht, hast du ja dein Zimmer
<chuckles> Mhm. Mhm. Genau. Mhm.